Oke, wah berarti matiin HP tuh ternyata lumayan ngebantu juga, ya? Tapi heeh, pernah nggak sih kamu kayak, eee, suatu hari tuh lupa misalnya nih matiin HP terus nggak sengaja tuh kayak, "Wah, keasikan nih main HP." Kan biasa orang suka gitu ya, terus malah jadi tidurnya tuh jamnya mundur.
Sangat-sangat iya. Mhm. Iya. Mmm, kalo itu sih emang sering, ya. <chuckles> Sering juga memang ngeliat orang yang, eee, kayak gitu, kecanduan, gitu kan. Karena, memang kita udah buka satu konten ibaratnya, kita buka di Instagram gitu kan, nah 1 video kan, 2 video, awalnya kan. Nah, "Satu, dua video doang, nggak masalah lah." Gitu kan, awalnya. Terus, karena kontennya itu asik itu kan, akhirnya kita keterusan kebablasan gitu sampe berjam-jam, dan ini sih yang bahaya. Mhm.
Mmm. <chuckles> Iya. Mhm. Iya. <chuckles> Kebablasan ya, jadinya, ya. Heeh. Oke, tapi kalau sebenarnya kalau untuk kamu sendiri nih, eee, jam tidur yang ideal buat kamu itu, setiap malam tuh biasanya jam berapa ya, kisarannya?
Iya. Kalau aku ya, itu dari jam, eee, dela sepuluh sampai jam 6 pagi.
Mhm. Oh, jauh juga. <chuckles>
8 jam. Ya, karena 8 jam itu kan, eee, bisa dibilang standar, gitu kan. Kualitas tidur yang baik, gitu kan.
Oh, oh, maksudnya jam tidur 8 jam nya? Oke. Tapi, kalau untuk jam tidurnya itu jam 10 ya, tapi, eee, enggak ada yang kadang mungkin misalnya range tidur dari jam 10, sampai jam 12, gitu, enggak, ya?
Iya, iya kan jam 10 sampai jam 6. Ya.